空港の中で宿泊しないといけないということですよね。うん。ラウンジとかみたいな、ないんですか？そのなんか
うーん、まあ、もちろん。ね、べつ うーん。なんか、あるっていう情報もあったり、ないっていう情報もあったりで。うんうん。
あ。 へえ。なるほどなるほど。まあ、最悪はですけど、やっぱり、あの、その椅子のところに、ちょっと、ふ2席あるところを見つけて、ちょっと横になるっていう、ま、最悪の手段があるんで、やっぱそうしますと、やっぱなんですかね、ちょっとお大きめの毛布ですとか、なんか、お、うん、ジャケットですじゃうん。防寒具持ってくじゃない冬です冬ですよね。もうすぐ行くんですよね。
はい。 うーん。 うんうん。ああ。 はい、もうすぐです。
はい。なので、ま、ちょ、防寒具とか、ちょ、毛布みたいなのを持ってって、ちょっとそこで、どどなんか、どうせ、あの飛行機乗るのでネックピローみたいなものも、持っていくじゃないですか。うん。それをちょっと枕にしてなんとか過ごす。で、どうせあの数時間ですよね。なんか、ん、深夜1時とかについて、なんか、なんか動けるようになるまで。うーん、うん。なので
うんうん。 あ、はいはい。 まあ、朝はちじ9時ぐらいまでかなって感じですね。うーん。
たぶん、しゅくその時間から宿泊場所を探すとかなると、本当に危険な可能性も高いんで。うん。まあ、ちょっと、さむ寒くて不便かもしれないですけど、ちょっとぼお多めに防寒具持ってってうん。過ごされると、なんとか
うん。 うーん。 <laughs> はいはい。 ああ。
安全にとにかく安全に一夜を過ごせるかなと思いますね。
確かに。あ、そうですね。うんうん。そうとか、ちょっとなんか毛布的なものを、ブランケット的なものをちょっと1個持っていくようにします。ああ、そうしよう。
はい。 うーん。
へえ。そっか。なんか、いい人だといい人だと、というか、あの空港の周りで変な人に絡まれないといいな。うんうん。
はい。まあ。 うん。そう。ちょっとお店じゃないですけど、ちょっと、ん、開けた場所でなんか、何かがあったらなんかすぐに助け呼べそうな場所で、ちょっと、はちょっと選んだ方がいいかもしれないですけど。うん。でも空港の中なんですよね。多分大丈夫だと思います。はい。うん。
うーん。 うんうん。 そうですよね。だ、空港の中だから、たぶん他のエリアに比べたら、まだちょっと、たぶん安全ですよね、きっと。
はい。
<laughs>
<chuckles> まあ、もちろん荷物は、もう、手の届くところに、もちに握りしめながら多分寝ないとダメと思いますね。うーん。
うーん。確かに。あ、ちょっと不安は不安ですけど、ちょっと色々と調べ方も分かったのでやってみます。ありがとうございます。
はい。 はい。はい。